Iya, jadi di sini tuh ada yang namanya, d eee, apa, e "de", atau "het", gitu ya. Awalnya, jadi mereka tentukan gitu, eee, jadi kalau misalkan, eee, yit kon aku bilangnya perempuan atau laki itu Jerman ada juga gitu, laki apa perempuan, sedangkan kalau Perancis juga sama, laki apa perempuan. Teko di Belanda nggak dibilang laki perempuan sih, cuma mereka bilang "de", atau "het", gitu, Kak.
Hmm. Kalau "de" itu apa?
Gitu.
"De" itu berarti tanpa ada gendernya?
Ta eee, ya, Kak, bisa disamakan kayak Perancis gitu deh, laki apa perempuan se sebutannya. Nah, kalau misalkan, eee, di sini, misalkan, meja itu "de", gitu kan, dibilang de meja gitu, "de tafel", bilangnya gitu kan. Nanti buku apalagi, gitu. "het boek", kayak gitu. Nah, itu aku agak bingung kadang gitu, eh nanti ada kata apalagi, kata benda, ini perempuan apa laki ya? Gitu. Cuman, kayak ada nih, ada aturannya lagi, kalau dibikin kecil, misalkan, eee, pakai "je", biasanya ya. "Boekje", gitu ya. Itu semuanya jadinya apa? Het. Jadi aku p meja segede apa pun aku bilang aja
Oh. Mhm. Mmm. Oh, ya? Heeh. Hmm. <chuckles> Het. <laughs>
"meja je," gitu loh, kayak gitu, Kak. Jadi orang suka bilang, "Hah, ini meja gede?" Yah biar biar maksud aku, aku tahu nih kan awalnya d "de", apa, "het-nya", gitu aduh. Udah pasti "het" gitu kan, karena kecil gitu kan. Jadi orang ketawa juga, gitu loh. "Loh loh kok gimana? Iya kan ada trik-triknya," aku bilang gitu. Biar nggak salah, kayak gitu, hmm.
<chuckles> Lucu juga ya. Mmm. Heeh. <chuckles> Oke oke. Nah Kak, kalau menurut Kakak kan sebenarnya campur bahasa itu kayak nunjukin identitas nggak sih? Kayak diri Kakak tuh seperti apa, gitu ya. Nah, sebenarnya kamu itu ngerasanya cara nunjukin kebanggaan budaya atau emang sekadar cuma lebih ke efisiensi atau sopan santun aja, ketika ngobrol sama orang lokalnya, gitu?